Sì, sono molto pri pigra, infatti è tipo 1 anno e mezzo che mia madre mi dice che mi devo comprare dei jeans, perché effettivamente i miei pantaloni sono tutti distrutti, ehm, però sono un po' dell'opinione che: finché la barca va va a lasciare andare, ecco. <chuckles> E
Beh, ma i jeans stracciati i jeans stracciati adesso vanno di moda, quindi non è di sicuro un problema.
Ma il problema è che si stracciano in mezzo alle gambe, capito. Quindi vi de devo portarle poi dalla dalla sarta a mettere le toppe all'interno.
Ah, e quindi bisogna cucirli.
Quindi quello potre potrebbe diventare un problema; però ecco, no, ehm, tornando alla questione diciamo del del denaro, mhmm, devo essere onesta, io sono molto, ehm, trasparente, ehm, nel nel dire agli altri quanti soldi ho, perché non non non vedo perché non dovrei dirlo. Uhm, s
Non è un problema per te.
No, no, non non non non trovo neanche la qual è la il problema ecco. Uhm, forse sarei più imbarazzata se ne avessi molti, ma se avessi molti soldi forse, ehm, per evitare di far stare male gli altri ecco, magari eviterei di dirlo. Però siccome non ne ho. <laughs> Siccome ne ho pochi
Certo, certo. Vabbè ci sta, eh. <chuckles>
Ehm, diciamo che, ehm, più che altro, magari parlo anche in libertà delle spese magari che devo sostenere. Ehm, quindi per esempio di recente, tipo settimana scorsa purtroppo mi hanno bocciata all'esame di stato per psicologa, avevo speso quei 250 euro, più il treno andata e ritorno per Torino per fare questo dannatissimo esame. Non l'ho passato e ho dovuto buttare altri 600 euro per fare l'esame da un'altra parte e, ehm, non so neanche se lo passerò. <sucks teeth> Uhm, poi ho avuto la brillante idea di iscrivermi a un master, di di s mhmm, pagare dei corsi, e fortunatamente, diciamo, che ho un lavoro adesso che mi può mantenere queste spese, e che che posso sostanzialmente investire per queste cose. Ma, mhmm, altrimenti generalmente io sono una persona che che che non ha un granché denaro, quindi, uhm, sono molto tranquilla nel parlarne, nell'ammettere diciamo che non mi posso permettere chissà che cosa, però ecco l le cose base.
Erto. Beh, ma ma se, mhmm